آآ مش باحِس أوي، بس ممكن عشان آآ <tsk> آآ الناس هناك اتعامِلت مع طِباع مختلفة، فممكن آخدت منهم شوية فعلًا، بس مش لدرجة عالية، يعني آآ لو أنا باتعامل مع حد كتي آآ وحد وقت كبير أو كده، ممكن يلاحظ غ غير أهلي يعني، اللي هُم قرايبي اللي هنا، اللي ما سافروش قبل كده ممكن يلاحظوا، لكن غير كده ما ممكن ما حدِّش يلاحظ.
اهم. اهم. أكيد آه. امم، فهمت آه، يعني أنتِ مش مش مش حاسّة إن الموضوع ده غيّر فيكِ كتير كشخص، أو مش حاسّة إن هو خلّاكِ مُختلفة عن باقي ال حرفيًا اللي ما سافروش قبل كده.
لأ، لأ. لأ، بصراحة، لأ.